Então, me fala sobre um hábito que transformou a tua vida.
Olha, vou falar de um hábito recente, que tá realmente transformando a minha vida, que é tomar chá. É, uhum, infusões. <laughs> Tem vários tipos de chá, né, <laughs> não, esse chá de cadeira também já mudou muitas, você tem que esperar, muita pa pa paciência, né, a paciência fica aí mais evoluída.
Chá? Chá de cadeira? <laughs> Brincadeira, brincadeira, <chuckles> só para quebrar o gelo. <giggles> É. Esses chá de cadeira quem não tomou, né. <giggles>
Uhum. Não mas atualmente assim um hábito que eu estou implementando na minha vida, né, que é é é o uso dessas infusões para o meu bem-estar.
Hum. Olha, então você tem aí um repertório.
E Uhum, eu eu estou colecionando chá na verdade. Até até estou com um endereço de uma ervanária, que uma amiga minha frequenta, para eu poder realmente comprar em natura, e não só os saquinhos porque eu tenho muito nos saquinhos.
Ai que gostoso. Uhum. Ai eu adoro, eu adoro, eu posso até falar alguma eu adoro fazer as mesclas também de, de ervas.
Uhum. Oh, tá vendo? Então eu comprei, né, aqui no mercadinho de casa, não é assim in natura, outro dia a valeriana, para realmente tomar ali antes de dormir. E ontem por acaso eu não tomei, eu acho que foi a minha o meu defeito, assim, porque eu eu tive uma dificuldade para dormir.
Uhum. Para todos nós. Uhum. Sério? Olha, então ela te ajuda a dormir.
Uhum.